Pronto, então, o que que dá para fazer para resolver basicamente essa questão da da praticidade e continuar sendo ali uma coisa saudável, sem você ter preparar, porque às vezes até uma tapioca, fala "ah, vou preparar uma tapioca," mas até a tapioca fica tem que fazer né, então às vezes não não não ajuda muito. Então o que que eu ia te sugerir, seria você comprar algumas frutas, não comprar muito, comprar de pouco assim para não estragar, e deixar as frutas já cortadas, descascadas, separadas em potes de de consumo único. Por exemplo, você compra ali um melão
Uhum. Ah, interessante.
corta o melão em vários pedaços e imagina, ah quanto será que eu comeria se eu der uma fominha? Ah como 5, 6 pedacinhos de melão cortados. Então você coloca lá 5, 6 pedacinhos de melão cortado dentro de um potinho tapa ele e coloca na geladeira. E é isso, faz isso com algumas frutas para não você não enjoar. Tipo, compra uva, deixa umas uvinhas, que também é só aquelas uvas sem caroço, sabe, que é só pegar e botar na boca. Então, uva sem caroço tem pessoas que comem igual pipoca, sabe, só vai botando na boca <chuckles> e e vai
Aham. Ah. Ai eu adoro, hum. Uhum. É, <chuckles> verdade, docinha, aham.
Exato. E aí também melão, melancia, manga, mamão, tem várias frutas que que ainda estão aí nessa época de inverno que elas você acha super facilmente, eh, e frutas que você vai conseguir, eh, substituir por por esse biscoitinho. Porque não tem problema beliscar, o problema é o que que você está beliscando, né, às vezes você vai beliscar um biscoitinho
Verdade, você falou tudo.
super calórico, né, então você substitui isso, uma banana, banana não dá pra deixar cortada senão ela fica preta, mas uma banana é só descascar, né, é isso. Aí é só descascar ali rapidinho também, não é trabalho, come uma banana, sabe, se você quiser de repente mastigar alguma coisa um pouco mais, você corta a bananinha também não vai te dar trabalho nenhum, é super rápido, joga uma granolinha por cima, uma colher, duas colheres de granola.
Ela oxida, né. Uhum. Ai que delícia, você me deu uma boa ideia, eu adoro granola.
Entendo. Olha só que beleza e assim às vezes você ia falar ah mas eu gosto de um docinho, dá uma pinceladinha de mel, nada demais assim bem pouquinho, uma banana granola e mel, mas bem pouquinho mel mesmo, para não ser muito doce. Mas só pra te dar aquele gostinho, sabe, aquela sensação de comer um docinho igual você falou, eu acho que isso já pode resolver 80% aí dos seus problemas de belisco. O que que você acha?
Aham. Aham.